अ, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं होना चाहिए। आपके जो साथ में जो भी आप सब्ज़ी लेते हो या दाल लेते हो। वो इक्वल क्वांटिटीज़ में होना चाहिए। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन लोगों को लगता है कि खाना मतलब बहुत सारा एकदम थाली भर के एकदम ऊँचा करके राइस खा लो आप ऐसे भी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को और साथ में थोड़ा-सा वो लोग सब्ज़ी या ये सब खाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इक्वल क्वं क्वांटिटी पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका बहुत खाना कार्बोहाइड्रेट रिच होता रहेगा और आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा नींद को भी प्रभावित करेगा ये आफ्टर ऑल क्योंकि सुस्ती हो जाता है बहुत ज़्यादा अगर आप कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाते रहते हो हर टाइम।
हुँ, हुँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। <chuckles> जी, जी, जी। हुँ। हुँ, जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी। तो आप अप अप अ, थोड़ा-सा अपना दिनचर्या बताइए, जैसे आप सुबह से उस शुभ उठने से लेकर त के रात के सोने तक आपकी क्या दिनचर्या रहती है?
हुँ, हुँ।